Sim. Até porque, assim, o projeto de um livro ele é de longo prazo, né. Eu acho que, né, todas as as autoras às vezes, eles demoram aí, tipo, 5, às vezes, 10 anos pra escrever um livro, né. E né.
Exato, exatamente isso. Nossa, totalmente. Eu tô ajudando uma amiga a publicar o livro dela e tem 10 anos que ela tá escrevendo, agora que a gente tá terminando.
Então E e aí você vê, se você talvez não cria esse sistema aí no meio do caminho pra você se manter de motivado motivado de 5 a 10 anos, assim, você tem que tem que tem que quebrar em etapas e celebrar, né, cada etapa, senão você perde o a motivação, sei lá.
Verdade. Nossa, verdade. Eu adorei a nossa conversa, eu achei eh, é bem iluminadora, me me deu vários pontos de clareza e várias ideias legais que eu já vou começar a a colocar em prática, eh, não só nesse projeto grande do livro, né, como eu te falei, mas também na questão da academia, na questão da alimentação, que a gente tem costume de se alimentar bem, mas sempre tem aquelas recaídas, né, no doce e tal.
É. Sim. Claro, uma escorregada. <laughs> É.
É, é, mas eu acho que esse sistema vai funcionar pra várias coisas, inclusive e e, pra negócios e tal. Muito legal, muito legal. Muito obrigada pelas suas dicas, por essa conversa.
Ah, legal. É, agora imagina. Claro, agora você só tem que se concentrar, assim, em fazer uma lista também do tipos de celebrações, sabe, pra você se animar também. Aí você só escolhe um: "Ah, hoje eu vou me me mimar com isso aqui", é um batom, é um banho, um chocolate, por que não, né? <chuckles> E e e tipo, isso Né.
Hum. Justamente. Exato. É, com certeza. Vou dar uma pesquisada aqui que tipo de recompensa que eu posso usar, ser bem criativa pra poder tá sempre tendo alguma coisa legal pra celebrar. <laughs> Hum.
Sim. Sim, aham. Ah, legal, espero ter ajudado. Sucesso no seu livro.
Com certeza, muito obrigada.
Imagina, até a próxima. Tchau, tchau.
Até a próxima. Tchau, tchau.